Hum.
Porque a gente está muito habituado a fazer agenda para trabalho, para para área profissional, certo? Mas a gente não inclui essas coisas que são importantes para gente, a gente não diz: "Ah, terça-feira eu vou há vai ser meu dia de cinema." Exemplo, tá? É um exemplo. Eh, ah, geralmente as pessoas fazem assim: "Ah poxa, será que eu vou ao cinema? <giggles> Será que hoje é um bom dia para ir ao cinema? Ah, eu acho que eu vou ligar para alguém para o cinema." Aí aquela pessoa não tá, não pode ir, não tá passando filme, enfim. Eu acho que se você já pré-determinar as atividades, os horários que você vai fazer a das atividades, você já se compromete em cumprir aquilo que você se programou. E isso é uma forma de estabelecer limites, sabe?
Uhum, uhum. Uhum, uhum. Sim, sim. Uhum. Nossa, com certeza. Faz todo sentido isso. Eu acho que, eh, realmente é é até às vezes com o nada, né, tipo: "O que que você vai fazer naquela hora?" "Nada." <laughs>
Caixinha do nada. Caixinha do nada, é super válido também, sabe, até assistir uma série, e eu acho que eu acho que entra tudo, sabe. Eu acho que, na verdade, tudo é uma questão de equilíbrio. Eu acho que o que que está acontecendo aí é um desequilíbrio, porque você está focando em uma área e todas as outras estão ficando mais negligenciadas, vamos dizer assim, né.
Sim. Uhum, uhum. Sim, sim. É, é. Sim. Uhum. É. Não, exatamente, total. É isso mesmo, é verdade e faz muito sentido eu acho que, eh, se eu colocar na minha agenda, né, e estabelecendo, assim, né, o que eu vou fazer incluindo as atividades, né, fora do trabalho, eu entendo aquilo ali como um compromisso, eh, e vou, né, conseguir liberar um tempo para aquilo. Eu acho que você está super certa e e vou seguir a sua dica mesmo, com certeza. Obrigada. <chuckles>
Uhum. Nada, e olha, uma coisa legal que você pode já pensar, olhar para as áreas, olha, procurar uma atividade que você trabalhe a sua área espiritual, sua área emocional, sua área física, eh, da saúde, né, a social, o lazer, e o profissional e o financeiro que é o que você já tá fazendo. Agora, olha quantas outras áreas eu falei aqui, se você parar para pegar uma atividade que vai atender uma dessas áreas, você já já criou um uma semana extraordinária, cuidando de várias áreas da sua vida, né, e aproveitando muito mais daquilo que a vida tem para te oferecer, e eu acho que pode ser incrível.
Uhum. Uhum. Sim. É. <laughs> Uhum, uhum. É.